OK. Toi, tu faisais par exemple des sports solitaires ou tu aimais bien? Même, heu, au lycée, pas forcément en club, mais
Heu, bah d <blows air> J'ai fait, heu ouais, j'ai fait du ping-pong, j heu, bah, du coup, musculation aussi, c'est un peu un peu solo. Heu, et sinon, hem, tiens j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, heu, de l'aviron, donc ça, c'est plus en club, heu, et du judo quand j'étais tu quand j'étais plus petit.
Mmh mh. D'accord. OK.
Voilà, voilà. Et toi, tu as
Et, heu, aviron, par exemple, tu as des bons souvenirs?

Ouais, c'est clair et ça apprend aussi la régularité et si on n'a pas envie d'aller à un entraînement et qu'on y va quand même, eh bah, ça pousse déjà à la persévérance et et la régularité et et donc, on peut être, heu, d'autant plus fier, heu, de soi.
Mmh. Et puis même chose, si c'est fait en parallèle des études, heu, voilà, ça force aussi à se à s'organiser dans dans les devoirs, heu, parce que, bah, si typiquement un enfant rentre de je sais pas, d'un loisir à 19:00, bah, évidemment il faut que les devoirs soient faits, et cetera, donc ça force aussi, je trouve, heu, à apprendre à commencer à gérer les priorités, heu, anticiper quand il y a des devoirs importants, à pas les faire la veille, et cetera et heu, et je pense que c'est voilà, c'est des des chouettes, heu, des chouettes valeurs à apporter aux enfants et que ça peut aussi créer des souvenirs, heu, voilà. Moi, je me rappelle aussi que des fois, je faisais mes devoirs dans la voiture parce que j'avais cours de tennis et que j'avais pas le temps entre le lycée, le tennis ou dans le bus même et que, finalement, voilà, c'est des bons souvenirs en se disant: «Bon, ben, voilà, je sais pourquoi je l'ai fait». Heu, aujourd'hui, heu, je peux jouer au tennis avec n'importe qui, je suis contente, heu, voilà, je trouve que c'est, heu, c'est c'est pas mal, finalement, avec du recul, même si parfois quand on est enfant, heu, bon, c'est un peu pesant et puis, heu et puis c'est voilà, on n'a pas toujours la notion de: «Ah oui, il va falloir y aller toutes les semaines, toute l'année».
<chuckles> Ouais, c'est clair. <clears throat> Non, je suis d'accord. C'est clair, c'est clair!